ครับ เออ มีเรื่องสงสัยนิดหนึ่งอะครับ คืออยากทราบว่า ในบ้านของคุณเนี่ยครับ ใช้ความ เอ่อ การแสดงออกถึงความรักของคนในบ้านเนี่ย ในรูปแบบไหนกันบ้าง?
ค่ะ ก็ที่บ้านเนี่ยมีการแสดงความรักค่อนข้าง อา หลากหลายรูปแบบอะนะคะ แต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟัง แบบ แบบที่แบบใช้กันอยู่บ่อย ๆ เป็นประจำ แล้วก็เหมือนแบบทุก ๆ คนติดเป็นนิสัยอะค่ะ
ครับ อา ครับ อ๋อ
ก็ ก็จะมี อ่า อันดับแรกเลย คือเป็นการแบบกอดค่ะ
ครับ โอ้! ครับ ๆ อ้อ ๆ คือกอดกันทุกช่วงวัยเลย คือตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้การกอดกันอยู่ อย่างงี้ใช่ไหมครับ?
อืม ค่ะ ใช่เลยค่ะ ก็คือ อ่า อย่างกับลูกเนี่ยนะคะ ก็จะแบบกอดเขาแบบ ตื่นเช้ามา อันนี้ก็คือตั้ง ตั้งแต่เด็ก จะไปโรงเรียนก็กอดหอม กอดหอมกันก่อนออกไปโรงเรียน อ่า แล้วก็ อา กับ กับคุณสามีก็เช่นกัน ก็คือทุกคนในบ้านจะต้องแบบ เอ่อ ไม่ได้เขินอาย ในการที่จะกอด จะหอมกัน มันทำให้เราแบบรู้สึกแบบ อืม อบอุ่น หนึ่ง ใช่ ๆ แล้วก็เป็นธรรมชาติ แล้วแบบครอบครัวก็รู้สึกถึงความแบบความรักอะค่ะ ผ่านการกอดนี่แหละ
อ๋อ ครับ อ๋อ อ ครับ อา ครับ อ๋อ เป็นธรรมชาติอย่างงี้ใช่ไหม? อ๋อ ครับ ครับ อา ๆ ๆ ครับ ๆ เพราะอย่างการสัมผัสตัวกันเนี่ย มันก็ เอ่อ แลกเปลี่ยนความอบอุ่นกัน บางทีมันก็รู้สึกได้ว่า เฮ้ย ทุกคนยังมีตัวตนอยู่ ยังอยู่ตรงนี้เสมอ แบบนี้ด้วยนะครับ แล้ว อ เออ อย่างการกอดที่ว่าเนี่ย หมายถึงว่า เรามาเริ่มที่บ้านนี้เลยไหม หรือว่า เออ มาตั้งแต่แบบว่า ทางพ่อแม่เราแล้ว?
ใช่ค่ะ เออ น่าจะเป็นเพราะว่าที่บ้านของเราเองนะคะ ก่อนที่แบบจะแต่งงานแยกออกมาอยู่กับ อา ครอบครัว กับสามีอะนะคะ เออ ที่บ้านเอง ก็เป็นอะไรที่แบบแสดงความรักกันแบบนี้อยู่แล้ว ทั้งกับคุณแม่คุณพ่อ ทั้งกับน้องชาย เนี่ยคือแบบ อืม! กอด กอดกันตัวกลมอะค่ะ ไม่ได้สนใจ อ่า ไม่ได้ สนใจชาวบ้านเลย ไปไหนเจอกัน คิดถึงกัน อย่างเช่นแบบ ถ้าเดินทาง ถ้าใครเดินทางไปต่างประเทศ ต่างจังหวัด อย่างเงี้ย แล้วแบบมาเจอกันที นี่ก็วิ่งเข้าหา วิ่งกอดกันเลยอะค่ะ อันนี้คือเป็นมาตั้งแต่สมัย อา อยู่บ้านของตัวเองแล้วอะค่ะ
อือ อา ครับ อ๋อ อา ๆ ๆ ครับ ครับ อ๋อ โอ้โฮ อ๋อ อ๋อ ก็คือจริง ใช่ เป็น เป็น เช่น เรียกว่าอะไร เป็นวิธีการที่ค่อนข้างดีเลยเนาะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเขินอายสำหรับการที่คนในครอบครัวจะกอดกัน ดูเป็นเรื่องธรรมชาติด้วยซ้ำ แล้วบางทีการที่เรานำมาใช้ต่อในครอบครัวของเราเองเนี่ยมันก็ เอ่อ ไม่ได้แปลกอะไรจริง ๆ เลย อา ๆ จ ครับ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่แล้ว แล้วก็ แล้วก็ทุกคนชอบนะ เพราะว่าเรารู้สึกได้ แบบสามีเราก็ชอบ ลูก ลูกเราก็ชอบ ก็คือทำกันเป็นนิสัยอะค่ะ เอ่อ แล้วนอกจากนั้นน่ะ ยัง ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบ เราแบบ เอ่อ เราชอบทำเป็นประจำ แล้วก็ อืม เหมือนแบบพอเราทำปุ๊บอะ เหมือนเป็นตัว อย่าง แล้วครอบครัวก็แบบก็ทำตาม ก็คือเหมือนแบบว่าทุก ทุก ๆ เช้า อ่า ก่อนนอน อะไรแบบเนี้ย หรือว่าใครจะออกไปไหน คือเราจะต้องแบบทักทายอะค่ะ คือต้องคุย มีการสื่อสารที่ดี อย่างเช่น ก่อนนอนก็ต้อง ส เอ่อ good night นะ ส หลับฝันดีนะคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือจะมากอด แล้วก็จะต้องมีการ มีการ อ่า ทักทายกันน่ะก่อนนอน ร่ำลา
ครับ ครับ อ๋อ อือ อา ๆ อะฮะ ๆ <clicks tongue> อา ร่ำลากัน หรือว่าทักกัน อ๋อ ครับ ๆ ก็คือจะไม่ ไม่ ไม่ ไม่เงียบหายกันไปเฉย ๆ จะต้องมีการแบบว่า ก่อนจะแยกกันไปนอน หรือว่าก่อนจะแยกกันออกจากบ้าน ก็จะต้องมีการบอกกัน บอกกล่าวกันอยู่ตลอด อย่างงี้ใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ ใช่แล้วค่ะ ก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบ เออ เราแสดงถึงความห่วงใยซึ่งกันและกันน่ะค่ะ อย่างเช่น เวลาจะออกจากบ้านเราก็จะแบบ "อา วันนี้ขอให้เป็นวันดี ๆ นะ วันนี้ตั้งใจเรียนนะลูกนะ" อะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาก็เหมือน เหมือน เหมือนเป็นกำลังให้เขา ทั้งสามีทั้งลูก แล้วก็เราด้วย เพราะเขาก็จะตอบกลับมาให้เราใช่ไหมคะว่า เออ เหมือน เหมือนอวยพรกันไปในตัวอะค่ะ ก็ ก็เป็นสิ่งที่ทำแล้ว แล้วรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรักที่แบบง่าย ๆ อะ แต่แบบมันได้ผลน่ะค่ะ เรารู้สึกดี แล้วเราก็เชื่อว่าเขาก็รู้สึกดี หมายถึงคนในครอบครัวเราก็รู้สึกดีเหมือนเราอะค่ะ
อ อือ อืม ครับ ครับ อา อะฮะ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ ๆ แล้ว เอ่อ ทุก ทุกคนในบ้านนี่ ก็คือทำงันเรียกว่า เป็นธรรมเนียมเลยใช่ไหมครับ? ทั้ง ทั้งทางคุณสามี แล้วก็ทางลูกเองด้วย
ใช่ค่ะ ก็ คือ ไม่ ไม่มีวันไหน เอาเป็นง่าย ๆ เลย ไม่มีวันไหนที่แบบไม่ ไม่ ออกจากบ้านแล้วไม่ อ่า สวัสดีทักทายกัน หรือว่าก่อนนอนไม่ อ่า ไม่บอก Good night กัน ถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งจะต้องแบบเดินทาง อย่างเช่น คุณพ่อหรือคุณแม่ ไม่ว่าเป็นตัวเราหรือสามี อาจจะต้องไป อ่า ต่างจังหวัด หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ประชุมหรืออะไรก็ว่าไป อ่า ก็จะเป็นส่งข้อความหรือโทรมาอะค่ะ คือจะไม่ขาดตรงนี้
อืม ๆ อ๋อ ครับ ครับ ครับ ครับ อ้อ ๆ อ๋อ แล้ว เอ่อ ถ้าเกิดมีแบบว่า เอ่อ คนสนใจที่อยากจะเริ่มนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้เนี่ยครับ อ่า อยาก อยากจะลองแนะนำเขายังไงได้บ้างครับ?
เออ ก็คือว่าสิ่งพวกเนี้ยค่ะ มัน มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ ที่ยากอยู่แล้ว ถ้าหากเราแบบ อ่า เหมือนว่าถ้าเรารู้สึกอะไร เราก็แบบแสดงออกมา หมายความว่า ความ ความรักอะค่ะ คำว่ารักอะ บางทีอะเหมือนที่เขา เราเคยได้ยินกัน ถ้าแบบ เออ ถ้าเราไม่พูดออกไปแล้วใครจะรู้ ถูกไหมคะ ถ้าเราไม่แสดงออก ก็ไม่มีใครรู้อะค่ะ เพราะฉะนั้น เอ่อ การแสดงความรักอะค่ะ มัน มันต้องแสดงออก อ่า ถึง หมายความว่า ไม่ใช่แค่คิ เพียงแค่คำพูดด้วยซ้ำ ทั้งคำพูดและ การกระทำอะค่ะ คือต้องโชว์ออกมา ต้องเอาออกมาให้ ให้คนเห็นให้เขารับรู้ได้ อย่างเช่น การกอด การหอม การส่งข้อความหา อ่า หรือการแบบ อ่า ทักทายเข้านอนหรือก่อน ออกจากบ้านเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบ เราไม่ได้ต้องลงทุนเลยนะคะ เราไม่ต้องซื้อ แบบไม่ได้ต้องใช้จ่ายเงินทองใช่ไหมคะ?
ครับ อา ครับ อา ๆ ๆ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อืม อ๋อ ใช่ ๆ ๆ อืม ครับ บางทีการ การแค่การแสดงความรักกันเนี่ย มันไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องมีต้นทุนเลยด้วยซ้ำ เราจะทำมากน้อยขนาดไหน หรือทำเมื่อไหร่ ก็ เอ่อ ควรที่จะทำได้ตลอดเวลา เพราะว่าอย่างคนในครอบครัวกันเอง ก็น่าจะเจอกันด้วยบ่อย ๆ อยู่แล้วงี้เนาะ ใช่ไหม?
ใช่ค่ะ คือ คือเราบาง บางทีเนี่ย เราก็คิดเยอะว่า อุ๊ย การที่เราจะแสดงความรักให้ใคร เราต้อง เอ่อ เราต้องซื้อของขวัญแพง ๆ ไหม จริง ๆ อะ เราว่าเรา เราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนั้น ไอ้แค่เพียง เอ่อ สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ คือแสดงให้เขาเห็นว่า เนี่ย คนในครอบครัว เราก็แสดงให้เขาเห็นว่า เรารักเขา เรา เราไม่ลืมเขา หมายถึงว่า อืม เวลาก่อนออกจากบ้าน ก็ส่งข้อความหา เวลาเราแบบคิดถึง เราแบบ อยากกอด ก็คือกอดอะค่ะ ให้ ให้เขารู้เลยว่า เรารักและเป็นห่วงเขา อ่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คือเมื่อ เมื่อตะกี้บอกในเรื่องของการที่แบบซื้อของขวัญ ใช่ไหมคะ ไม่ได้หมายความว่า อุ๊ย เฉพาะแค่กอดหอม ทักทาย ส่งข้อความหากัน มันเป็นแค่การแสดงความรักแบบแค่นี้พอ ก็ ก็ไม่ใช่หมายความแบบนั้น อ่า แต่ว่า ในกรณีโอกาสพิเศษแบบอื่น มันก็ต้องมีอะค่ะ ก็ ก็คืออย่างวันเกิด อะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่ได้ลืมวันเกิดของคน คนรัก ก็จะมีแบบซื้อของขวัญให้ ทำ อ่า ทำอาหารอร่อย ๆ ให้เป็นพิเศษ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะ มีค่ะ
อา ครับ ครับ อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ ครับ ครับ อ๋อ อา ๆ ๆ ครับ ๆ อ๋อ อา ๆ ใช่ บาง บางทีการ ท เรียกว่าไร เอ่อ มองเห็นวันที่เขาสำคัญเนี่ย บางทีมันก็เป็นการแสดงออกความรักที่ค่อนข้างชัดเจน แล้วก็ตรงไปตรงมาด้วยซ้ำเนาะ เพราะว่าวันที่เขา เอ่อ เป็นคนสำคัญเนี่ย บางทีต่อให้เขาไม่ได้อยากได้อะไร แต่บางที ถ้าได้มาเขาก็มีความสุข เรา ก็อยากจะเป็นผู้ที่มอบความสุขนั้นให้เขาเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะ แล้วแบบ อ่า คือ คือสิ่งแบบเนี้ยค่ะ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของขวัญก็ไม่ได้จำเป็นต้องแบบใหญ่โตอะไรมากมาย แต่เขาก็รับรู้ได้ว่า เราไม่ได้ เอ่อ ลืม เอ่อ วันสำคัญของเขานะ อย่างเงี้ยนะคะ แล้ว อ่า นอกจากนั้นนะคะ การใช้เวลาร่วมกันน่ะ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้คนในครอบครัวของเรารู้ว่า เรารักเขา
ครับ อา ครับ
เพราะว่าอะไร รู้ไหมคะ คือเหมือนแบบว่าพอเรามีเวลาปุ๊บเนี่ย แทนที่ว่าเราจะไปทำอย่างอื่น เราก็กลับเป็นว่าเราอยากใช้เวลากับเขากับคนที่เรารัก เขาก็จะรู้ว่า เออ ดูสิ ขนาด อ เราเนี่ยต้องทำงานข้างนอก ไม่ แทบจะไม่ค่อย มีเวลาเท่าไร แต่ก็ยังหาเวลามาแบบมาอยู่กับครอบครัว มาใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน อะไรแบบเนี้ยนะคะ อืม
อะฮะ ๆ ครับ อา ครับ อ๋อ ครับ อืม แล้ว แล้วอย่างนั้น เอ่อ อาจจะลึกขึ้นนิดหนึ่ง แล้วอย่างในกรณีที่แบบว่าคนในครอบครัวนะมันก็จะมีหลาย ๆ โอกาสที่เราจะมีการเรียกว่า ท กระทบกระทั่งกันบ้าง มีทะเลาะกันบ้าง หรืองอนกันบ้าง ไม่มากก็น้อย ทีนี้ถ้าจังหวะเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยเรายังจะใช้วิธีการในการแสดงความรักเหล่านี้อยู่ไหม? หรือว่าเราเว้นไปก่อนเลย แล้วเดี๋ยว เอ่อ หายโกรธกันแล้วค่อยกลับมาทำใหม่?
ค่ะ ส่วน ใหญ่ที่บ้านนะคะ จะ จะมี อา จะตั้งกฎไว้ว่าเราจะไม่แบบเราจะไม่ เอ่อ โกรธหรืองอนกันข้ามวัน ไม่ว่าจะกับสามีหรือกับลูกนะคะ บางทีเราก็มีนะที่เราน้อยใจให้ลูกอะ <chuckles> เราก็มี อะไรอย่างเงี้ย อ่า หรือว่าเราอาจจะแบบดุให้ลูก แต่ว่าพอเรามาคิดได้อะ อ้าว มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตที่เราจะต้องไปดุเขาขนาดนั้น อย่างเงี้ยนะคะ เราก็จะไม่รอ เราจะไม่รอให้มันข้ามคืนไปอีกวัน แต่เราจะรอประมาณแบบ อ 0.5 ชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่ง ให้ตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะแบบ เออ เหมือนแบบผ่อนคลาย แบบหายโกรธ หรือว่าหายงอน หายน้อยใจ เราก็จะไปคุยหรือว่าไปง้อกับเขา แบบเนี้ยค่ะ
ครับ อา ครับ ๆ อา อ๋อ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ แล้ว แล้ว ค อย่างทางสามีเนี่ยอะครับ
ก็ถ้าอย่างเป็นทางสามี สามีจะ ร รู้ว่าเราแบบเราเป็นคนที่ถ้าเราโกรธอยู่เนี่ย เขาจะไม่เข้ามาใกล้ <giggles> คือเขาจะให้เวลาเรา เพราะว่าถ้าโกรธอยู่ไม่ ไม่ใช่ว่าเราจะโวยวายนะคะ แต่เพียงแค่ว่าเราจะเงียบ ถามอะไรเราก็จะแบบไม่ตอบ อะไรอย่างเงี้ย มันจะ คุณจะไม่ได้อะไร จากฉันไป <laughs> ประมาณนั้น
อ๋อ ครับ ครับ อา ๆ ครับ ก็จะ จะบึ้งตึงพอสมควรระดับหนึ่ง แล้วก็เว้น ต้องเว้นช่วงให้หน่อย
ใช่ ๆ เพราะว่า เพราะว่าเวลาเราโกรธเนี่ย เราจะรู้สึกว่า เราอยากจะพูดอะไรแบบมีอะไรในใจ มีอะไรที่อยากจะพูดอะมันค่อนข้างแรงอะค่ะ เราเลย อ เลือกที่จะ ไม่พูด ณ ตอนนั้น เพราะว่ามีความเชื่อ แล้วแบบ อ คิดมาตลอดว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้ บางทีเรา เราเสียใจ เราเสียใจทีหลัง อย่างเงี้ยค่ะ เออะ อืม
อือ ๆ อา ๆ อือ ครับ อา อา ๆ ๆ ครับ ทั้งคนฟังก็เสียใจ คนพูดเองก็ ก็เสียใจเหมือนกันที่พูดลงไป อย่างนี้ใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ เราเลยเลือกใช้เทคนิคแบบนี้ มัน มัน มันดี ต่อตัวเราเองเนี่ย แบบ คือแบบเราขอเงียบ เราขอใช้เวลาส่วนตัวสัก 30 นาที 1 ชั่วโมง ขอปล่อยให้ฉันเลย พ ตอนแรก ๆ สามีก็งงนะแบบ เขาบอก "เขายิ่งหงุดหงิด ถ้าเราเงียบ" อะไรอย่างเงี้ย เราบอกว่าเชื่อเราเถอะ <chuckles> เชื่อเราเถอะว่าดีแล้ว ที่เราเงียบอะอย่า อย่าให้เราได้แบบพูดเลย อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันอาจจะ มันจะ อาจจะเลวร้ายกันไปกว่าเดิม อะไรอย่างเงี้ย ย อืม
อืม ครับ ครับ อา ๆ อา ครับ อ๋อ เพราะบางทีเขาก็ไม่เข้าใจ ใช่ไหม เขาอาจจะอยากเคลียร์เลย ณ ตอนนั้นเนาะ แต่บางทีเรา เราก็อยากเคลียร์ แต่ว่าเราก็ต้องมีช่วงให้เราตกผลึกทางความคิด หรือว่าได้ระบายอารมณ์ออกบ้างเล็กน้อยอย่างนี้เหมือนกัน แล้วเราค่อยมาเคลียร์กันสัก 0.5 ชั่วโมง ก็ไม่ได้สายไป อา อัน แต่ขอว่า แค่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ข้ามคืนก็พอ อย่างงี้เนาะ
ใช่ ใช่ ค่ะ อย่างนั้นเลยค่ะ ประมาณนั้นเลย แล้วก็แบบต้อง ต้องได้ ต้องได้คุยกันน่ะค่ะ ต้องได้แบบ อ ขอโทษกัน อ ใครผิดใครถูกอะไรก็ว่าไป แต่สุดท้ายแล้วเรา คือประเด็นคือเราไม่อยากให้ครอบครัวต้องมีปัญหากัน บางที อ่า จากเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ ก็ไม่ให้ ข้ามคืน แบบเนี้ยค่ะ
อะฮะ ครับ ครับ อา ๆ ครับ ข ใช่ ๆ ๆ จะว่า เพราะจริง ๆ แล้วคือจังหวะในชีวิตเนี่ย บางทีทั้งความเร่งรีบ ทั้งเรื่องฉุกเฉิน หรือว่าเรื่องด่วน อะไรอย่างเงี้ย มัน เอ่อ มันอาจจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างแย่ลงก็ได้เช่นเดียวกัน ทั้งความไม่พร้อมต่าง ๆ ด้วยเนาะ ซึ่ง ซึ่งอันนี้ก็ ใช่ ๆ ถ้า ล ถ้าเรามี มีกฎที่ดีกับคนในครอบครัว หรือว่าเขายินดีที่จะเข้าใจเราด้วยเนี่ย ไม่ว่าเราจะต้อง ต้องการเคลียร์ ณ เดี๋ยวนั้นทันที หรือว่าอยากจะต้องการเอา เว้นช่วงสักหน่อยแล้วค่อยมาเคลียร์กัน
ใช่ค่ะ ค่ะ
ถ้าเขาเข้าใจด้วยมันก็จะเป็นเรื่องดี
ถูกต้องเลยค่ะ เพราะว่าเหมือนแบบเราก็ต้องมีการแบบตกลงซึ่งกันและกันไว้ว่าแบบ "เออ เนี่ยเรา เรารักกันนะ เรา เราเป็นแบบนี้ บ้านเรา อ่า คุณสามีมีนิสัยแบบนี้ ถ้าโมโหมาจะเป็นแบบนี้ ส่วนตัวเราเป็นแบบนี้นะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราจะ จะทำความเข้าใจบุคลิก ลักษณะนิสัย ของกันและกัน เออ ตอนแรกก็อาจจะแบบ ยัง ยังงง ๆ กันอยู่ว่า อ้าว ทำไมเป็นแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เพราะว่า ด้วยการแบบเหมือนพูดจาคุยกันมาตลอดว่า "เออ ถ้าฉันเป็นแบบนี้ เพราะด้วยสาเหตุอย่างนี้นะ ฉันถึงต้องเงียบ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สามีก็จะเข้าใจ เอ่อ ส่วนตัวสามีเองเขาก็จะแบบว่า อืม ถ้าเวลาเขาโกรธเนี่ย เราจะปล่อยให้เขาพูด ๆ ๆ ๆ ๆ แล้วเราก็จะไม่ ไม่ ไม่ ไม่สวนกลับ เพราะเรารู้ว่า เออ เดี๋ยวมันจะแบบเป็นเรื่องใหญ่ อะไรเงี้ยค่ะ ก็ ก็ช่วยได้ ไอ้ ไอ้เทคนิคในการที่เหมือนแบบว่าถ้าเรามีปัญหากัน หรือน้อยใจ งอนกัน เราจะไม่ปล่อยให้แบบ ข้ามคืน นะคะ แบบเนี้ย
ครับ ครับ อา ครับ อา ๆ ครับ อ้อ อา ครับ ครับ ๆ อา ๆ ๆ ครับ อา อืม ๆ ครับ ๆ ซึ่งสุดท้ายพอทุกอย่างมันคลี่คลายลงเนี่ย ก่อนที่จะข้ามคืนเราก็จะสามารถ เอ่อ กลับมาใช้วิธีการแสดงความรักแบบเดิม ๆ ได้ อย่างพวกการกอด การหอมแก้ม หรือว่าบอก ล่ำลากัน อะไรอย่างงี้เนาะ ใช่ไหม
ใช่ค่ะ ก็คือนั่นแหละ ไม่ เขาเรียกว่าอะไร แสดงความรู้สึก แสดงความแบบคิดถึงก็กอดหอม อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อยาก อ่า หมายความว่าถ้า ถ้าเกิดไปไหนมาไหนก็ต้องแบบ อ่า ทักทายกัน ออกจากบ้าน เข้านอน ก็ต้อง ทุกวันอะค่ะ อันนี้คือเป็นเหมือนแบบกิจวัตรประจำวันที่ ที่ต้องทำอะ ไม่ทำไม่ได้ ไม่ทำคือมีอะไร ผิดปกติไป แล้วก็ เอ่อ อ่า แล้วก็อะไรนะ คือสื่อสาร ก็ต้องพูดจาคุยกัน แล้วก็ใช้เวลาด้วยกัน เหมือนแบบ หากิจกรรมทำนอกบ้าน อ หรือแม้แต่กระทั่งในบ้าน อย่างเช่น เออ รับประทานอาหารร่วมกันเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบเนี้ยค่ะ ก็ ก็เป็นการแสดงความรัก อีกรูปแบบหนึ่งเลยอะค่ะให้กับครอบครัวและ คนที่เรารัก
อืม ครับ อืม อืม ครับ ตั้ง ครับ อืม อืม ๆ อ๋อ เห็น เห็นด้วยเลยครับ แล้วก็ ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมแชร์ แบบว่า เอ่อ จะเรียกว่าเป็นทั้งธรรมเนียมในบ้าน แล้วก็เป็นเทคนิคในบ้านเลย ที่มีทั้งการ เอ่อ ตกลงกันถึง เอ่อ กฎต่าง ๆ ในการทำความเข้าใจการใช้อารมณ์ของกันและกันเนาะ แล้วก็วิธีการแสดงความรักที่ เอ่อ ค่อนข้างน่ารักเลย แล้วก็ เอ่อ คิดว่ามันเป็นวิธีการที่เรียกว่านำไปใช้ได้จริง แล้วก็น่าจะค่อนข้างได้ผลเลยพอสมควร ยังไงต้อง ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมแชร์ข้อมูลตรงนี้ครับ
อา ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ก็ได้คุยกันสนุกมาก ๆ เลย ค่ะ ก็ขอบคุณมาก ๆ นะคะ
ครับ เช่นกันครับ ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ